Pues, eh, fíjate que, mm, hay algo que me está pasando últimamente, en especial en los últimos meses, y y que la verdad me me cuesta un poquito aceptar, mm, pero sé que está ahí. Y y necesito lidiar con ello, co con esto porque, pues, la verdad, siento que sí es es un problema, am, lo que pasa es que yo yo tengo, yo no estudio. Yo hago, eh, yo tengo un proyecto de música independiente. Y y bueno, ho honestamente, pues soy muy bueno, tengo mucha seguridad en mí mismo. Eh, ya estoy empezando a crecer, ya me estoy empezando a a presentar en vivo, ah, inicié hace como 2 años y, pues, la verdad va avanzando a buen ritmo, ¿no?
Okey. Ah, muy bien. Felicidades.
Muchas gracias, muchas gracias. Este, eh y y es mi sueño, o sea, mm, así lo veo como mi vida, me veo toda mi vida haciendo eso, y y siento que tengo con qué. Em, entonces, ah, eh ¿qué pasa?, ¿no? Eh que, pues, yo soy como un bólido que va avanzando hacia enfrente, imagínalo. Pero, eh, de vez en cuando, o bueno, pues pues prácticamente diario, eh, hay como, pues, no procrastinación y y y tampoco es falta de organización. Mm, no no creo demasiado en la en la motivación y y no creo tampoco que sea falta de voluntad. Ah, lo atribuyo más a a la disciplina y, pero, pues, entiendo que funciona distinto para todos, no sé. El caso es que si siento que podría ir más rápido, siento que podría estar haciendo más, eh, e e e escucho también una frase que me gusta mucho y me identifico mucho con ella, dice, am
Ujú. Okey. Ujú. Sí. Okey. Okey.
"no se trata de hacer más, se trata de hacer mejor", y siento que podría ser mucho mejor. Y
Okey. Pero, ¿tú sientes que no das todo en un día o o qué es lo que lo que te hace sentir mal?
entonces, Ajá. Mm. Hay una serie de conductas, em, por ejemplo, que me distraigo mucho con el celular, que es esa clase de cosas que pierdo pierdo tiempo, importante, eh por hacer algo que que me da como, em, ¿ya sabes?, dopamina instantánea, eh, e en lugar de, pues, el beneficio a largo plazo, ¿no? Que, pues, sería eh continuar con mi mi plan de vida, vaya. Am, eh, son esa esa clase de conductas que que como que merman mi día o me quitan horas, mm, y, pues, por por ejemplo, dormirme tarde también por lo mismo, despertarme tarde
Okey. Sí. Okey. Okey.
esa clase de cosas.
¿Has has intentado eh, organizarte y llevar como una rutina?
Mm, sí. Sucede que, mm, <chuckles> hasta lo platicaba con mi mamá y y después de un tiempo me dijo que que ya comprendía, em, eh, lo que pasa es que, por ejemplo, eh, mi l ¿qué tengo que hacer, no? Por ejemplo, varía mucho. Un día tengo que mezclar una canción y como es, eh, es un trabajo, ah, sí es técnico, pero al mismo tiempo es creativo, no es como que no es tan fácil decir: "Mira, pues, de la 1:00 a las 2:00 hago esto y de las, eh, 2:00 a las 3:00 hago esto, porque
Sí. Sí. Claro, necesita que vaya fluyendo la inspiración.
Exactamente, ajá.
Okey. Y y, ¿tienes, por ejemplo, una rutina de a qué hora te levantas, eh, y a qué hora necesitas estar listo para empezar?
Mm, no, no, en realidad, eh, mm, y y cuando pienso en eso, es como, sé que sería muy positivo para mí, pero al mismo tiempo, me da como, mm, pereza pensar en en hacerlo.
Okey. Eh, ¿un poco de procrastinación, quizá?
Pues sí, sí, sí, sí, sí.
Okey, ¿y y qué parte te cuesta más del día? ¿Te cuesta más levantarte, iniciar en sí la actividad o mantener la actividad?
Sí. Mm, no, levantarme, eh, levantarme y, eh, iniciar. Sí, sí, sí, o sea, es como que, mm, ah, sí, veía un video donde a estas act primeras actividades que son como más, ah, complicadas o difíciles o que no las quieres hacer, le les decían que es "un sapo verde y feo". Pues, eh, e estos estos sapos, eh, son como algunos que sé que tengo que hacer, por ejemplo, limpiar, ¿no?, <chuckles> este, esa clase de sapitos, que sé que tengo que hacer, antes de poder hacer lo que lo que quiero hacer y como que, entonces, me tardo, los prolongo, los postergo.
Okey. Okey. Okey. Oye, y dime algo, ¿qué pasa con tus hábitos nocturnos? ¿Duermes lo suficiente o te eh eh, te acuestas muy tarde?, porque a veces algunos creadores, artistas, como que la creatividad les llega en la noche.
Mm. Ujú. Sí. Mm, pues pues yo no diría que mi creatividad llega en la noche. Ah, algunas veces sí, mm, pero, pues, es eh, en en cualquier momento en realidad. Pero, pues, sí, mis hábitos de sueño no nunca me duermo a la misma hora. Eh, siempre, pues es es más bien tarde en realidad, y y sí noto que, por ejemplo, ahorita me siento cansado.
Okey. Okey.
Ujú.
¿Co cuántas horas crees que has estado durmiendo en los últimos tiempos?
Ah, eh, no, en realidad, bien. Yo creo unas 8 diario, eh, 7, 8, 8 en realidad.
¿Y sientes que son suficientes?
No, pero yo creo que es más bien por la calidad, o sea, el hecho de no dormir a buena hora, no dormir en el mismo horario siempre, eh, como que, pues, aunque ya yo sienta que estoy dormido y todo, mm, siento que mi cuerpo es como que no descansa bien por eso.
Okey, o sea que puedes dormir 8 horas, pero amaneces cansado.
Eh, sí, porque me duermo tarde.
Okey, eh, ¿qué es para ti, tarde?
Como a la 1 de la mañana.
¿Y has intentado dormir antes?
Am, es que yo entro como en un bucle loco donde, como ya me despierto más tarde, porque me duermo tarde, me cuesta no me duermo si me duermo a las si me acuesto a las 11 o sea, me quedo despierto, y como que alinear el horario me cuesta mucho. Sí lo he intentado, pero también, siempre me ha dado mucho coraje tener que dormirme temprano. <chuckles> Em, no sé desde niño por porque, pues, al día siguiente tocaba la escuela, ¿no? Y si me tenía que dormir temprano era por la escuela. Y nunca me gustó esa sensación.
Okey. Okey. Okey, okey. Entonces, lo relacionas con un hábito de tu niñez que no te agradaba.
Sí, sí.
Okey. Oye, y y cuando tú te duermes a la 1 de la mañana. Eh, ¿eres de los que caes y te duermes de inmediato?
Mm, no, no, sí me tardo unos, mm, 45 minutos en dormirme, yo creo.
¿Y has intentado antes, por ejemplo, no sé, dormirte una hora antes, a las 12:00 de la noche?
Mm, <smacks lips> es que sí lo he intentado, pero no lo mantengo. Y eso me molesta mucho de mí, porque, pues, yo soy alguien listo, este, soy capaz, y y me molesta mucho eso aja.
Okey. Sí, no lo dudo. No lo dudo, pero probablemente, si tú vas estableciendo una rutina de poco en poco, quizá no que te duermas a las 12:00, pero que te duermas media hora antes, 12:30 de la noche, por ejemplo.
Ujú. Sí.
¿No?, eh, y cuando ya tengas dominada esa media hora, le aumentes otra media hora, y te acuestes a las 12:00 de la noche. Y quizá, al principio, puede ser tu amigo
Ujú.
E h, la alarma.
Ujú.
¿No? Que te ayude a a a levantarte a esa hora, acostarte a esa hora, porque al final de cuentas, las rutinas y los hábitos se van creando, eh, conforme lo vas haciendo.
Sí. Ujú. Ujú. Mm, pues, sí.
¿No? Dicen que con 21 días se forma un hábito.
Pues sí. Pe Sí, así dicen.
Hay quienes dicen que se necesita un poco más, depende la situación.
Ujú, ujú.
Pero generalmente, los niños, cuando son pequeños, se les hace esa rutina de sueño, ese hábito de sueño de, no sé, por ejemplo, apagar las luces, o bajarlas, hacerte como un ambiente más, eh, más relajante, eh, poner quizá, un poquito de incienso. Dicen que, a veces, las hojas de lechuga abajo de la de la almohada
Ujú. Ujú. Ujú. Sí. <chuckles>
son buenas, te te ayudan a dormir.
Okey. Okey, okey, voy a probar eso ese.
Sí, o lo o los baños, ¿sabes? O sea, con el agüita de la lechuga, que te la pongas así en la carita antes de dormir.
Ajá.
Te puede te puede ayudar, pero yo creo que, es más bien, eh, quizá debes analizar de que ya no eres ese niño que va a la escuela.
Ujú. Ujú.
¿No? O sea, sí te entiendo, que, porque es difícil cuando quieres hacer algo que no no te es fácil hacerlo.
Ujú. Sí.
¿No?
Sí.
Pero si tú te organizas un poco, si tú pones e estas rutinas, estos hábitos, y que vayas de poco en poco, ¿no? O sea, si te duermes a la 1 de la mañana, pues, te quieres dormir a las 8, creo que no hay forma, ¿no? Pero que vayas de media hora en media hora, o 15 minutos.
<laughs> Claro. Sí. Sí.
¿No? Entonces, yo creo que esto te va a ir dando mejor descanso, porque la procrastinación también e es algo que te agota.
Ujú. Sí.
Porque estás como en un círculo, ¿no?
Ujú, y justamente. Sí, es cansado.
Que sabes que tienes que hacer, pero no lo haces, y entonces cuando vuelves a recordar que lo tienes que hacer, te angustias más, no sé. Entonces, quizá que tú vayas organizándote, poniendo estas rutinas, eh, por horario.
Ujú. Ujú. Pues sí, la verdad me gusta el consejo, mm, siento que, que sí estoy muy de acuerdo en en lo de tomar la acción, ¿no?, principalmente, mm, me quiero esforzar mucho en en esto de, pues sí, o sea, ver la hora, y y hacerlo, o sea, no, no solo pensar en hacerlo, ¿no?, que creo que es lo que más me cuesta.
Claro. Claro, todo empieza por el principio y estoy segura que, si tú lo haces de 15 en 15 minutos lo vas a lograr, te lo aseguro, y vas a estar súper orgulloso de ti.
Ujú. Ujú. <chuckles> Ay, pues así va a ser, muchísimas gracias, eh, la verdad me gustó mucho.
Ah, gracias a ti por confiar.